ครับ เอ่อ รบกวนช่วยแชร์ประสบการณ์ หรือว่าอาจจะเป็นเทคนิคก็ได้นะครับ ที่แบบว่าเป็นสถานการณ์ที่เหลืออาหารจากงานต่าง ๆ เนี่ย แล้วจัดการกับอาหารเหล่านั้นยังไงครับ?
อ๋อ ได้ค่ะ โดยประสบการณ์ตัวเองนะ มันก็จะมีทั้งงานศพด้วย แล้วก็งานแต่งงานด้วยอะนะคะ เอาเป็นเดี๋ยว เอาเป็นงานศพก่อนแล้วกันเนาะนะคะ เพราะว่างานศพเนี่ยมันจัดกันหลายวันค่ะ แล้วมันก็เป็นการเลี้ยงอาหารในทุก ๆ วันเลยนะคะ ใช่ค่ะ อา สำหรับวันแรกเนี่ยมันจะเป็นวันรดน้ำศพเนาะ เพราะฉะนั้น วัน วันแรกวันเนี้ยค่ะ จะเป็นที่รู้กันว่ายังไม่มีการ อ่า เลี้ยงอาหาร เพราะว่ามันเพิ่งเป็นวันแรก แล้วมันก็ยังจัดการอะไรยังไม่เรียบร้อยอะนะคะ แล้วพอเข้าวันที่ 2 แล้วเนี่ยค่ะ เราก็เริ่มแล้ว เริ่มที่จะต้องจัดการเรื่องของอาหารสำหรับเลี้ยง อ่า แขกคนที่เขามาร่วมงานศพของเราด้วยอะนะคะ แล้วเวลาที่เราจัดพวกอาหารพวกเนี้ยค่ะ เราก็จะกะเกณฑ์เอาไว้ว่า คนที่มาร่วมงานเนี่ยจะมีประมาณสักกี่คนต่อวัน ค่ะ ประมาณนี้ ค่ะ แล้ว
ครับ อา ครับ ครับ อา อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ครับ อ๋อ ครับ อือ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ซึ่ง เอ่อ ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ย เอ่อ หมายถึงว่า มีส่วนร่วมในฐานะผู้จัดงานเลยใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นงานศพของคุณพ่อเอง ค่ะ ตอนนั้น
อ้อ อ๋อ โอ้ โอเคครับ เสียใจด้วยนะครับ
ค่ะ อ๋อ ขอบคุณค่ะ มันผ่านมานานแล้ว โอเคแล้ว ขอบคุณมากนะคะ แล้วก็ คราวเนี้ยค่ะ เอ่อ จะมี จะมีแม่ครัวเนาะ ที่เขาแบบค่อนข้างเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการที่จัด อ่า อาหารภายในงานแบบนี้อยู่แล้ว ค่ะ เป็น เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวแหละ เอาว่าอย่างนั้นก็ได้ ค่ะ
ครับ อ๋อ ครับ เหมือนแบบเป็นทีม organize ที่ทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว อะฮะ ครับ
อา ใช่ ๆ ค่ะ เราก็จะปรึกษาเขานั่นแหละว่า เราควรจะจัดงานเอา เราควรจะจัดอาหารเอาไว้อะ ประมาณสักเท่าไรดี จะได้เพียงพอกับแขกที่เขามาร่วมงานอะนะคะ อ่า ทางนั้นก็ เขาก็ถามเราก่อนว่า ประมาณสักกี่คนต่อวัน? อย่างเงี้ย เราก็น่าบอกว่า "ประมาณก็คงสักประมาณ 100 มั้ง โดยประมาณไม่น่าจะ เกินนี้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ อ้าว เออ โอเคได้แล้วเขาก็ เขาก็เริ่มคำนวณให้ว่า เขาจะต้องซื้ออะไรเท่าไร? จะต้อง อ่า มีกับข้าวอะไรบ้าง? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เราก็บอกว่า "งั้นจัดให้มันเหลือไปสักหน่อยหนึ่งเนาะ เผื่อว่า เผื่อ เผื่อเหลือเอาไว้ก่อน" เพราะว่ามันเหลือก็ดีกว่าขาด เวลาที่เขามาร่วมงานน่ะค่ะ เขาจะได้รับประทานกันได้เต็มที่ ค่ะ
ครับ ครับ ครับ ครับ ก็เราก็ไม่รู้จำนวนแน่นอน ครับ อือ แล้ว แล้วเป็นยังไงต่อครับกับสถานการณ์ตรงนี้? ก็นั่น ทำอาหารเสร็จมาแล้วนะ ก็มีแขกมาใช่ไหมครับ?
อา ใช่ ๆ ค่ะ แล้ว แล้วใน ในแต่ละวันน่ะ ก็ ก็จริงแหละ อาหารมันก็จะเหลือในทุก ๆ วันค่ะ ใช่ ค่ะ เวลาที่เราเลี้ยงงานศพเนาะ มันก็จะเลี้ยงไปจนถึงแบบ 19:00 20:00 อะไรอย่างเงี้ย กว่าพระท่านจะสวดเสร็จนะคะ ก็ ก็จะมีแขกทยอยกันมาเรื่อย ๆ ค่ะ แล้วคราวเนี้ยเวลาที่เราจัดสรรอาหารเหลือ มันก็จะหลัง 20:00 ไปแล้วนะคะ อ่า หลัง 20:00 ไปแล้วเนี่ย ก็จะมีการจัดอาหารเหลือกันว่า มันเหลือประมาณเท่าไร? แล้วก็ ก็จะแบ่งกันไปค่ะ อ่า ใครที่เขาอยากจะห่อกลับไปบ้านด้วย ก็ อ่า เอาถุงมา เอาภาชนะมาใส่แบ่งไปได้ค่ะ ใน ในระหว่างนั้นก็คือไม่ได้แบบว่ารอจน จนจบงานเนาะ ในระหว่างที่เขามารับประทาน เกิดเขาแบบ "อุ๊ย กับ ข กับข้าวแบบเนี้ย ชอบจังเลย อร่อยจังเลย ขอกลับบ้านด้วยได้ไหม?" อะ อย่างเงี้ยก็ อะ เอาไป จัด จัดเซตใส่ถุงให้แล้ว อ่า เอากลับ เอากลับไปอย่างเงี้ย ก็ได้ด้วยอะนะคะ อา แล้วที่มันเหลือจริง ๆ เลย ที่แบบแบ่ง ๆ กันไปหมดแล้ว แล้วมันยังเหลืออยู่อะค่ะ ก็ จ ก็จะมีทีมงานของ ของทางพี่แม่ครัวเนี่ยค่ะ ที่เขา อ่า เขา เขาทำฟาร์มหมูเนาะ เขาเลี้ยงหมู อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะรับพวกอาหารเหลือ อย่างเงี้ย อยู่แล้วค่ะ เราก็จะให้แบ่งไป แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ย เอามาให้กับน้องหมาน้องแมวที่วัดด้วย แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ย ก็เอาไปให้ที่ฟาร์มหมูนั้นได้ด้วย อย่างเงี้ยค่ะ
อือ ๆ ครับ ก็ ครับ ครับ อา ครับ อา อ๋อ ครับ ครับ ๆ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ก็คือมี มีระบบในการจัดการค่อนข้าง เอ่อ ครบวงจรเลยเนาะ สำหรับอาหาร เรียกว่าอาหารในสำหรับงานศพ อย่างงี้ใช่ไหม? เขาก็จะแบบว่ามีตั้งแต่เริ่มต้นทำ ที่ปรึกษาวัตถุดิบ อ่า ช่วยเลือกเมนู รวมไปจนถึง อ่า ทำประกอบอาหารกัน ในทีมนี้มันช่วยประกอบอาหารด้วยไหมครับ?
ไงนะคะ? ค่ะ ใช่ ค่ะ เออ ทีมเนี้ย ทีมที่ช่วยประกอบอาหาร นี่ ฤา เป็นผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ ค่ะ เพราะว่าท่านจะแบบ เอ่อ ละเอียดมาก แล้วรอบคอบมากกว่าเราอีกนะ มากกว่าเราคนจัดงานอีก บางทีเรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำ ท่านก็เป็นคนแบบ เอ่อ กระตุ้นบอกเราว่า เออ ไอ้อันนี้ ไอ้ของชนิดเนี้ย มันเก็บไว้ไม่ได้นะ น้องต้อง ต้องทำอันนี้ก่อน อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ อืม ก็ ก็ได้ความรู้จากท่านเหมือนกัน ค่ะ
อ๋อ แล้วเขาก็แบบ อ๋อ ครับ ๆ อ๋อ ก็คือมีทีมปรึกษาแบบ อ๋อ ม็อคครับ แล้วอย่างอาหารที่เหลือนี่ ก็คือ เอ่อ เรียกว่า จัดการกันวันต่อวันเลย อย่างงี้ใช่ไหมครับ? แบบ เพราะว่าอย่างงานศพ ไม่ใช่วันเดียว อุ๊ย
ค่ะ ใช่ค่ะ เราจัดการวันต่อวันเลยค่ะ ใช่ คือส่วนที่มันเหลือแล้ว จากแบบแบ่งไปให้ทุกคนแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนที่บอก ก็คือ ก็จะแบ่งให้น้องหมาน้องแมวที่วัดกันค่ะ แล้วก็ อ่า ก็ฟาร์มหมูก็ ก็ไป ก็เอาไป
ครับ ครับ อา ๆ ครับ แล้วอีกวันหนึ่งก็ช่วง ช่วงเช้า ช่วงเย็นก็มาเริ่ม เอ่อ ประกอบอาหารกันใหม่ แล้วก็ ไก่ออก
ใช่ค่ะ อาหารนี่เขาประกอบตั้งแต่เช้าเลยนะ แต่มันจะแบ่งเซตเป็นเช้าแบบ แบบ เช้าถึงเที่ยงเนี่ยเซตหนึ่ง แล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเซตหนึ่ง เพราะว่าตอนเช้าอะทำไม่เยอะค่ะ ตอนเช้าก็จะ แค่ให้เราแบบได้ ได้ไปถวายพระช่วงเช้า ที่ท่าน อา
ข้าวต้มหมู ครับ อะ ครับ ๆ อ๋อ อ๋อ ก็คือ ครับ จะต้องมีทำบุญแบบว่าก่อนช่วงอาหารเพลด้วย อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ อย่างงั้น อืม แล้วก็ ก็จะมี เอ่อ แขกบางคนที่เขามาช่วงเที่ยง ๆ เงี้ย เขาก็มีอาหารให้ได้รับประทานได้ด้วย ค่ะ
อืม ๆ ๆ ครับ แล้ว แล้ว อ๋อ แล้วอย่างนอกจากงาน อย่าง นอกจากงานศพเนี่ยครับ เพราะว่าอย่าง เอ่อ งานฌาปนกิจเนี่ย อย่างเงี้ย เขาก็จะมีทีมงานจัดการให้อยู่แล้วเนาะ แล้วงานชนิดอื่นอะครับ อย่างพวก เอ่อ งานเลี้ยงบริษัท หรือว่างานรื่นเริงต่าง ๆ เงี้ยครับ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ
ที่แบบว่าเป็นประเภทจัดวันเดียวจบ หรือว่าจัดแค่ไม่กี่ชั่วโมงจบ แล้วก็ เอ่อ มีอาหารที่เหลือเต็มไปหมด อะไรอย่างเงี้ย จัดการกันยังไงครับ?
อ๋อ เอ่อ ถ้าเป็นอย่างงั้นแบบ อ่า เอาเป็นประสบการณ์ตัวเองตอนที่เป็น จัดงานแต่งงานแล้วกันเนาะ เพราะว่านั้น เราจัด เราจัดในโรงแรมกันค่ะ ตอนนั้นน่ะ มันก็จะ น่าจะคล้าย ๆ งานเลี้ยงสังสรรค์เหมือนกัน เพราะว่ามันจัดในพื้นที่ ปิด อย่างเงี้ยเนาะค่ะ อา มันก็จะมีนะ อาหารเหลือจาก งาน งานพวกเนี้ยอะค่ะ ใช่ อ่า จำได้ว่าตอนนั้น อ่า มันจะมีโต๊ะสำรอง ที่เรา ที่เรา จองไว้ แต่ว่าเราไม่ได้เปิดใช้ แต่ว่า
ครับ อา อือ ครับ ครับ ล่าสุด เป็นเหมือนแขกที่ แขกอาจจะไม่ได้มา อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมครับ?
งา ใช่ค่ะ แต่เราไม่ได้เปิดใช้ แต่ว่าอาหารอะเขาก็จัดมาแล้วด้วย อย่างเงี้ยค่ะ ก็จำได้ว่า วัน วันนั้นน่ะ คืนนั้นก็คือ ให้ ให้เขาจัดเป็นเซต เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาถามแล้วแหละว่า เอ่อ อาหารที่เหลือจะทำยังไง? เราก็บอกว่า งั้นให้เขาจัดเป็นเซตเอาไว้ ให้ แล้วก็ถามน้อง ๆ ทีมงานที่เขามาช่วยงานเรานั่นแหละค่ะ ของโรงแรมนั่นแหละว่า เอ่อ น้อง อ่า รังเกียจไหม? อะไรไหม? ถ้าเกิดว่าจะให้น้องเขากลับไปทานที่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็มีที่แบบแบ่งน้อง ๆ ทีมงานเขาไปจากของโรงแรมไปค่ะ แล้วก็จะมีอีกส่วนที่มันยังเหลืออยู่ก็จะเป็นแบ่ง ๆ ให้กับ เอ่อ แขกที่มางาน ค่ะ ไปด้วย อ่า รวม รวมถึงเจ้าภาพเองด้วยนะ เพราะว่าเจ้าภาพไม่ค่อยได้ทานข้าวค่ะ
อ๋อ เออ ครับ อ๋อ ครับ อือฮึ อ อันนี้เป็นงานแต่งของตัวเองเลย อ๋อ อันนี้เป็นการแขบแต่งของตัวเองเลยไหมครับ ที่ ที่เล่าให้ฟังอันนี้
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เป็นงานแต่งของตัวเองเลย ใช่ค่ะ
อ๋อ ครับ แล้ว เอ่อ ตัวอาหารที่พูดถึงเนี่ย หมายถึงว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นโต๊ะจีน หรือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับ?
อือฮึ เป็นโต๊ะจีนค่ะ เป็นโต๊ะจีน แบบที่มันมีปลา มีข้าวผัด มีผลไม้ มีอะไรนะ ที่เขา เขาดิ ที่เขารับประทานกันประจำ น่ะ น่ะค่ะ จำไม่ได้แล้วว่าเมนูอะไรบ้างค่ะ ก็จัดให้เป็นเซต ๆ ค่ะ
อืม ครับ อือ เขาก็จะต้องแบบว่า อา เป็นเซต ๆ ประจำโต๊ะเลย ก็กี่โต๊ะก็ว่าไป อย่างงี้ใช่ไหมครับ? อา ๆ ครับ แล้ว แล้วแต่ละคน ก็คือ
ใช่ ใช่ค่ะ ๆ อา แล้วก็แบ่ง ๆ กันไป
ครับ หลังจากอาหารเหลือ ก็คือ เอ่อ ส่วนใหญ่ก็คือแบ่งทาง เอ่อ น้อง ๆ พนักงาน แล้วก็ญาติที่มาร่วมงาน อะไรอย่างงี้ใช่ไหม? แล้วทางฝั่งเจ้าบ่าว เจ้าสาวเอง มีเอากลับมาบ้านด้วยไหม?
ใช่ค่ะ มี ๆ ค่ะ เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้รับประทานด้วยไง <chuckles> เพราะว่าพอเป็นเจ้าภาพจัดงานเนาะ มันก็จะแบบไม่ได้มีเวลาที่จะไปแบบ ได้นั่งโต๊ะหรือว่าร่วมทานอะไรกับใครเลย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบ่งให้เรา ให้ตัวเราเองด้วย รวมถึงเจ้าบ่าว เจ้าสาวด้วยนะ ก็จะมีการแบ่งกลับมาเพื่อแบบ พอเสร็จงานแล้ว เราจะได้รับประทานกันได้ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบ่งไปให้ครอบครัวเจ้าภาพด้วย ทั้งฝั่งเรา ทั้งฝั่งคุณสามีด้วย อย่างเงี้ยค่ะ อืม ค่ะ
อืม อ๋อ ครับ ครับ อ้อ ครับ อ๋อ อ๋อ ก็คือ ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรเหลือทิ้งหรอก แหล่งสำหรับงานตรงนั้น แล้ว เอ่อ อย่างมี สำหรับพวกงานที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเองมั่งอะครับ มี มีแบบว่า มีส่วนในการเข้าไปช่วยจัดการอาหาร ที่เขาทานกันไม่หมดในงานยังไงบ้างไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ เอ่อ จะมีที่จำได้อยู่ อยู่ที่หนึ่งค่ะ อันเนี้ยเขาจะเป็นจัดงานแบบ งาน งานบวชเนาะ งานบวชลูกชาย ซึ่ง อ่า ที่ของเขาจัดมันจะเป็นแบบงานบ้าน ๆ เลยอะค่ะ ที่ ที่มีแบบเกณฑ์เพื่อน ๆ คนในหมู่บ้านมาช่วยกันทำกับข้าวอะค่ะ
อ๋อ โอ้ โอเค ครับ
อา อย่างงั้นเลย ใช่ อ่า ค่ะ
แล้วอันนี้หมายถึงว่าเราก็เป็นผู้ไปร่วมงาน ใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ไป เป็น เป็นร่วมงานด้วย แล้วก็ไปช่วยงานเขาด้วยแหละ เพราะว่าเราก็เป็นญาติ ๆ กันก็รู้จักกัน อย่างเงี้ยค่ะ ก็มีไปช่วยงานเขาด้วยค่ะ ก็ อ่า วันนั้นจำได้ว่า อาหารมันเหลือเนาะ แต่มันก็ไม่ได้เหลือมาก เพราะว่าพอมันเป็นแบบแม่ครัว ที่ ที่ในหมู่บ้านที่เขามาช่วย ๆ กันน่ะค่ะ ก็จะมีแบบหมู่บ้าน คือ ทั้ง ทั้ง ทั้งหมดตรงนั้นน่ะ เขาแบบ เขา เขาเหมือนคุยกันเป็นเรื่องตลกเลย ว่าเขา เขาแขวนหม้อเลย เค้าไม่ได้ทำกับข้าวที่บ้าน อย่างเงี้ย
ครับ ๆ อ๋อ ครับ อา ครับ ครับ เออ อา อ๋อ หมายถึงว่า ก็คือกะว่าจะมาฝากท้องไว้ในงานนี้ด้วยแหละ เพราะว่าที่บ้านไม่ได้ทำกับข้าว อ๋อ
เออ ใช่ ถูกต้องค่ะ อย่างงั้นเลยจริง ๆ แล้วเขาบอกเขาแขวนหม้อเลย แล้ว เออ คือ คนทั้งหมู่บ้านเขาก็มารวมกันอยู่ที่งานนี้เนาะ นะคะ แล้วเขาจะมีการ มี มีเราไปหิ้วปิ่นโตมาด้วยคุณ เขาไปหิ้วปิ่นโตมาด้วย ให้แบบ ให้แบ่งกับข้าวใส่ปิ่นโตไปแล้วเขาก็กลับไปฝากที่บ้าน อย่างเงี้ย ค่ะ
<chuckles> ครับ อ๋อ อะฮะ โอ้ ครับ โอ้โฮ! งั้นก็คือเหมือนว่าเป็น งาน งานเดียวนี่ ก็คือเลี้ยงทั้งอำเภอเลย อะไรแบบนั้นไหมครับ? เออ ๆ โอ้โฮ ครับ
ใช่ ทั้งอำเภอเลย ใช่ ๆ เลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยจริง ๆ ค่ะ แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีเหมือนกัน เพราะว่าเขา อย่างน้อยเขาก็มาช่วยแบบ เอา เอาแรงเขามาช่วยเราอะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ
อา อา ๆ ครับ เออ ซึ่ง เออ คน คนที่มาก็มาทานมาฝากท้องไว้ในงาน คนที่ไม่มาก็ฝากปิ่นโตมาเข้างานด้วย อืม ครับ ๆ ซึ่ง ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำ น่าจะไม่มีอะไรเหลือเลยไหมครับ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม น่า น่ารักมากเลยค่ะ <chuckles> มีอาหารเหลือน้อยมาก ๆ ค่ะ
อา เพราะว่า อา ๆ โอเค
ใช่ มัน มันมีอาหารเหลือน้อยมาก ๆ แต่ว่าอันเนี้ยน่ารักอีกอย่างหนึ่ง คือ อาหารที่เขาเหลือ พอเขา พอเขาแบ่ง ให้ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็น น้อง น้องแมว น้องหมาอะไรแล้วด้วยอะนะคะ มันก็ยังเป็นของเหลืออยู่เนาะ แต่ว่าที่เนี่ย เขา เขาทำสวนผลไม้ค่ะ เขาก็เลยเอาอาหารที่เหลือไปทำ เขาเรียก ทำ ทำปุ๋ยเนาะ เออ ไป ทำ ทำปุ๋ย หรือทำน้ำหมัก อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ เขา เขาจะมี อ่า ถัง ถังน้ำอะ ใบใหญ่ ๆ อะ อยู่ประมาณ สองสาม ถังค่ะ แล้วเขาก็เอาไอ้พวกเนี้ยใส่เข้าไป แล้วบอกว่าเขามาทำเป็นปุ๋ย เอาไว้รดน้ำต้นไม้ แล้วก็ให้ปุ๋ย อ่า ผลไม้ของเขา ค่ะ
ครับ ครับ ครับ อา อา ครับ อืม ครับ ครับ ครับ โอ้โฮ สุด สุดท้ายแล้ว ก็ยังมีวิธีการลักษณะนั้นอยู่ ก็คือเอามา เอ่อ เอามาหมักเนาะ ใช่ไหมครับ? หมักเพื่อให้เป็นปุ๋ย อืม ๆ ก็ดู เป็น เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
เออ อืม ค่ะ อันนี้ดีมาก ๆ เลย ใช่ค่ะ มัน มันเป็นอะไรที่ เออ เรา เราไม่เคยคิดเนาะ แล้วมันก็ เออ มันก็รู้สึก มันก็แปลกดีอะค่ะ เพราะ ไม่ ไม่เคยเห็นมีคนทำแบบนี้กัน ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า มัน มันเหลือแบบ มันเหลือจากแบบ อ่า ให้เขาไปแล้ว ให้น้องหมา น้องแมว อะไรแล้ว ก็จะเป็นของเหลือจริง ๆ แล้วแหละ ที่อาจจะจัดการแบบ การ การทิ้งไป อะไรอย่างเงี้ยแทน แต่อันเนี้ยเขาเอามาทำเป็นปุ๋ย เออ ค่ะ
ครับ ครับ เหมาะสำหรับ วง วง เรียกว่าวงจรชีวิตของอาหารในงานบวชเนี่ย ก็คือแบบว่า เอ่อ ไปทุกหย่อมหญ้าเลย หมายถึงว่า ได้ ได้กินกันทั้งอำเภอ ไม่ใช่แค่คนอย่างเดียว ก็คือจะต้องมีการ เอ่อ ถวายพระแล้ว 1 ชาวบ้านแล้ว 2 รวมไปถึงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ในหมู่บ้าน และยังรวมไปถึงต้นไม้ในสวนอีก อะฮะ ๆ โอ้โฮ! เลยกลายเป็นว่า ครับ อ้าว รายการนี้ก็คน คนบวชเนี่ยก็คือ ได้ ได้ ถ้า ถ้ามองว่าเรื่องบทบาทเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ทั้งอำเภอแบบเป็นก้อนเลย เพราะว่าทุกหย่อมหญ้า มี มีอิทธิพล อะฮะ ได้รับถึงไร อ้อ ดู ดูเป็นวงจรอาหารชีวิตที่สมบูรณ์มากเลยนะ เพราะว่า ใช่
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เออ อันนี้ดูแบบ ค่ะ คือ คือมันใช้มัน ได้อานิสงส์แหละเนาะ อือฮึ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ เนาะ แบบอันเนี้ย แบบเป็นอะไรที่แบบประทับใจด้วยอะค่ะ แบบ โอ้โฮ!ไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลยแม้แต่นิดเดียวอะ ทุกอย่าง แม้ แม้กระทั่งแบบที่เป็นเศษแบบ เหมือน เหมือนสับปะรดที่เราปอก ใช่ไหมคะ ปอกเปลือกสับปะรด เปลือกแตงโม อะไรอย่าเงี้ย มันก็ไม่เป็นอะไรที่เหลือทิ้งเลยนะ เขาก็ไปทำไอ้เนี่ย ทำปุ๋ยได้หมดเลยอะค่ะ เรายังแบบ เฮ้ย! ทุกอย่างทำได้หมดเลยเหรอ? ค่ะ ยังงงเหมือนกันนะ
อืม ครับ ครับ อา ครับ ก็หลังจากกลายเป็นปุ๋ย แล้วก็ อ้าว พอพืชพันธุ์งอกงามมา ก็กลับมาสู่ชุมชนอีกทีหนึ่ง <chuckles> อา
ใช่ เออ นั่นคือ ใช่ค่ะ แต่มันยังงงนะ ก็คือแบบทุกอย่างเลยเหรอที่มันแบบสามารถเอาไปใส่ได้อะค่ะ? มันไม่มีแบบเลือกสักหน่อยเหรอว่า อัน อันนี้ได้ อันนี้ไม่ได้อะค่ะ? เออ ตอนนั้นก็ยังงง
ครับ เออ ไม่แน่ใจนะ แต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการเลือกนะ สำหรับอาหารที่เอาไปหมัก แบบว่าเขาอาจจะต้องแยกประเภทการหมักก็ได้ครับ เพราะว่าแต่ละชนิดในการหมักมันก็คงให้คุณค่าทางอาหารกับพืชเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนาะ ใช่ไหม? ครับ ครับ
เออ เนาะ เออ ไม่รู้เหมือนกัน แต่อันเนี้ย คือเห็นเขาเอาไปเทใส่ไอ้ถังนั่นน่ะค่ะ แต่ว่าถังนั้นเขามีอยู่ประมาณ 3 ใบเนาะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ ใบ ใบไหนมันควรจะใส่อะไรบ้าง เพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปดูค่ะ เพียงแต่ว่า โอ้! มันก็ โอ้! มันเป็นอะไรที่แบบประหลาดใจมาก ตอนนั้นก็คือ เหมือนที่คุณบอกแหละ คือทุกอย่างมันใช้ประโยชน์ได้หมดอะ มันไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลยแม้แต่นิดเดียวอะ เออ ค่ะ
ครับ อ๋อ อา อะฮะ ได้รับอานิสงส์ตั้งแต่ทั้งตำบลแบบจริง ๆ เลย <chuckles> ครับ
อือฮึ อันนั้นประทับใจมาก ๆ ค่ะ ค่ะ
อา ๆ นั่นถ้าอย่างงั้นเนี่ย ถ้าเกิด อา ต่อไปเรามีงาน หรือว่าเทศกาล อะไรก็แล้วแต่ ที่มีอาหารเหลือเนี่ย เราอาจจะลองใช้วิธีการลักษณะนี้ในการจัดการกับอาหารก็ได้เนาะ เพราะว่า
ค่ะ อืม ใช่ ๆ มัน มัน จะให้ มัน มันยั่งยืนด้วยนะ เพราะว่าอย่างน้อย ๆ ก็เนาะ เอาไว้ดูแลต้นไม้ของเราได้อะค่ะ อันเนี้ยดีมาก ๆ ใช่
อา ครับ ครับ แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ย ถ้าเกิดมีเรียกว่าวันพิเศษที่มีการบวชพร้อม ๆ กันหลาย ๆ บ้านนี่ ก็น่าจะอิ่มเอมกันน่าดูเลยใช่ไหมครับ?
อันนี้น่าจะยากนิดหนึ่งนะ เพราะว่าเขาจะต้อง แบ่ง แบ่ง เออ เขาเรียกว่าอะไรนะ คุณ คุณแม่บ้านเนี่ยค่ะ ที่เขาจะใช้แรงงานในการที่จะมาช่วยเนี่ย เขาก็ต้องแบ่ง ๆ กันไปเนาะ เออ ค่ะ
อา อ๋อ ครับ อ๋อ ต้องไปจัดบริเวณตามบ้าน ตามงานเขา อย่างงี้ใช่ไหม? อืม เป็น เป็นแม่ครัวอาสา อย่างงี้ ประจำอำเภอ ประจำตำบลไป อืม ครับ ครับ โอ้โห! ดู เป็น เป็น วง วงจรที่ดีสำหรับอาหารมากเลย แล้วก็ เออ เรียกว่าเป็นเทคนิค หรือว่าวิธีการจัดการอาหารที่ ยังไง ดูค่อนข้างครอบคลุมเนาะ ไม่ สุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรทิ้งเลยจริง ๆ
ค่ะ อา ใช่ค่ะ ๆ <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ อัน อันนี้ดีมากเลย แล้วก็ เออ มันเป็นอะไรที่แบบมันควรศึกษาเลยนะ แบบเอามาใช้บ้างในอนาคต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ใช่ครับ ใช่ โอ้! ยังไงต้องขอบคุณมากนะที่มาร่วมแบ่งปัน เออ เรียกว่าประสบการณ์ แล้วก็เทคนิคที่น่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับการ เอ่อ จัดการอาหารที่เหลือตามงานต่าง ๆ ก็หวังว่าจะ เออ น่าจะได้ทำไปใช้บ้างอะนะครับ ยังไงต้องขอบคุณมากเลยครับ
ค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่ได้มาแบ่งปันข้อมูลแบบนี้กันน่ะค่ะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกนะคะ วันนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ ยินดีครับ สวัสดีครับ